Benar benar benar, dan juga ya, eee, kalau misalnya diingat-ingat juga, banyak sekali loh, puisi-puisi yang, e berakhir jadi lagu, gitu loh, dan juga puisi-puisi yang, e kita tuh sering dengernya, tapi kita nggak tau kalau itu puisi dan siapa yang nulis, gitu kan, akhirnya, berakhirnya ya ya udah, jadi, apa namanya, kutipan-kutipan aja, gitu loh. Mhm, apalagi kan, trend anak sekarang itu kan, e mungkin bukan yang sekarang ya, mungkin, e 1 atau 2 tahun yang lalu kan sering banget nih m kalau Mas perhatikan ya, anak-anak zams zaman dulu tuh suka posting foto, terus entar dikasih, apa namanya, kutipan, gitu kan.
Mmm, mhm mhm. Gitu sih. Iya. Iya iya. Heeh heeh. Oh, iya, benar. Heeh heeh heeh. Oh, iya. I jadi, ya. Benar benar benar. Oh, iya, bener banget, tuh. Mhm mhm. Iya iya. Iya. Iya. Oh, iya. Iya. Heeh heeh. Oh, tulisan oh, iya, benar. Iya iya iya. O heeh.
Iya, kayak, "Aku ingin mencintaimu seperti hujan di bulan Juni," gitu, kayak, wih, ini kayak heeh, kayak mantap banget nih ini, apaan nih, ternyata begitu dicari itu potongan puisi, gitu.
Iya. Oh, iya, oh, iya iya, bener, mantap mantap. <chuckles> Iya iya, da mhm, heeh, heeh. Iya iya, benar benar benar, iya iya, oh, iya, bener, ya, mungkin ak sampe sekarang sih se masih saya suka liat sih, gitu, di Instagram, gitu kan, suka liat postingan, eee, apa namanya, misalnya, eee, dia video o hujan gitu, background-nya gitu kan, atau sua atau, eee, apa nama, eee, matahari terbit gitu, nah, itu, terus ada quote-nya gitu kan, menyambut pagi apa-apa gitu kan, tulisannya macem-macem, gitu, jadi kadang-kadang mungkin dia buat orang-orang biar termotivasi lewat kata-kata, gitu kan. Terus juga mungkin e yang buat lagi sendu, lagi sedih, ini, eee eee, apa, kata-kata motivasinya, gitu kan. Jadi mungkin, eee, buat membagikan emosi, buat membangkitkan motivasi, gitu kan, bisa lewat kata-kata juga, gitu kan, ya.
Mhm. Iya. Mhm? Heeh. Wah! Benar. Benar. Aduh. Heeh heeh heeh. Nah. Mhm. Waduh. Heeh. Heeh. Benar banget, meskipun kadang tuh kita liatnya agak geli ya, tapi karena, apa namanya, perjuangan ngeditnya, cari cari kutipannya, itu kan pasti, eee, apa ya, gak gampang ya, Mas, ya, mencari kutipan yang sesuai dengan foto yang sesuai, gitu kan. Tapi ya, ya memang itulah, apa ya, eee, lucu dan indahnya sebuah seni, gitu ya. Mhm. Iya. Betul, mhm, makasih, ya.
Mmm, mhm mhm mhm. Iya. Iya. <chuckles> Iya. Iya iya, heeh heeh. Benar. Nah, itu dia, ada effort-nya ya? <chuckles> Iya. Bener bener banget itu, memang kan heeh, itu emang jaman sekarang begitu, Mbak, gitu, Maksudnya juga banyak buku iya, makasih juga, Mbak, sama-sam
O